Iya, kayak tadi itu, tahu itu, sebenernya. <laughs> Maksudnya
Oh, tahu yang tadi, ya? Oh memang Mbaknya memang kurang suka tahu atau memang, eee, biasa aja sama tahu?
Enggak, maksud eee, saya sih kalau makanan nggak terlalu milih-milih. Cuman, tadi itu bayangan saya waktu adik saya cerita itu tahunya itu macem-macem, gitu kan. Terus, habis itu rasanya macem-macem, gitu kan. Bentuknya mungkin ada yang besar, mungkin ada yang kecil, gitu kan. Tapi, waktu di dateng, "Loh, cuman gini doang nggak ada varian lainnya?" <chuckles> Gitu. <laughs> Jadi kayak, waduh, ya akhirnya kan kayak, eee, i "Kalau saya sih biasa aja," gitu, akhirnya bilangnya, gitu kan. Mhm.
Mhm mhm. Oh, iya iya iya. Mhm. Heeh. Iya iya. Ternyata gitu ya? <laughs> Oh iya. <chuckles> Iya iya, heeh, heeh, kecewa nggak cuma mungkin, eee, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jadi, eee, berkesan banget seperti yang tadi Banana Cake tadi ya, Mbak, ya? Itu terngiang-ngiang. <chuckles> Oke oke.
Iya. Iya, betul betul. Heeh heeh, iya. Kalau, apa, ngomongin makanan ki eee, sekarang ini kan banyak-banyak makanan dari nggak cuman dari Indonesia kan, ya. Tapi juga <clears throat> makanan dari luar kan banyak orang jual sekarang, Kakak ada nggak yang favorit gitu?
Apa tuh? Mhm mhm. Betul. Mhm mhm.